Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Estaba preguntándome, un poco, si, ¿alguna vez has hecho alguna actividad o has, eh, probado algo que te haya generado quizás miedo o asco?
Ujú. Mm, qué curioso. La pregunta viene como anillo al dedo, básicamente, y me ha pasado muy frecuente. <chuckles> Esta mañana, con un tipo de comida, que no es originaria de mi país y, por lo general, es como que, o sea, son gustos personales, básicamente.
¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Okey. Ajá.
Tú, normalmente, por ejemplo, ¿tú comías una naranja con sal?
Eh, en mi país sí es muy común, como utilizar este tipo de fusiones gastronómicas, <chuckles> sí. ¿A ti no te gusta? ¿Vía como, o te da algo eso?
Sí, sí, mixta, sí. <chuckles> Entonces No, esa, e esa eso es lo curioso de la pre eh, de la pregunta que me acabas de hacer, porque sí me dio como un poquito de asco, pero después que lo probé fue cuando me di cuenta de que no siempre to no no es como lo pintan, ¿me entiendes? Es como con la vainilla, que huele bien, pero sabe horrible. <chuckles>
Okey. Ajá. Pero sabe feo, pero si la combinas con otras cosas, da un sabor diferente.
Ah, correcto, correcto. Entonces, al principio sí me dio asco, pero no significa que tenga que ser siempre así. Entonces, sí me abrió como Ujú.
Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Y nunca habías probado, o sea, co la l no habías no habías hecho esta combinación nunca antes? Okey.
No, no, nunca, nunca, me parecía superraro eso. Normalmente, como piensas que es algo dulce, no tendría por qué tener algo también a sa salado aparte.
Que, justo, creo que, eh, centrándome como un poco en la gan gastronomía de mi país, sí está esta combinación como de todos los sabores que puedes encontrar, cosas saladas con cosas dulces y e incluso puedes encontrar cosas dulces con cosas amargas, ¿no? Entonces, como tener esta combinación, para mí, es muy común y no diría: "Qué asco". Pero sí pienso como en otras regiones que es como complicado tener esta fusión. Dices: "No, no creo que esté interesante el sabor".
Sí. Salada, sí. Con esta sal. <chuckles> Sí, sí.